Mình hiểu ha. Vậy thì bây giờ á cái phương pháp đó cũng hông mấy hiệu quả với bạn, thì bây giờ đó mình sẽ xử lý mấy cái mà nó làm bạn mất tập trung đi, ví dụ bây giờ muốn tập trung thì phải xa điện thoại, xa ti vi, xa thiết bị điện tử, à, cái chuyện đó bạn đã áp dụng chưa?
Ừm. cái chuyện này thì mình chưa có áp dụng, tại vì mình có m có thói quen, chắc là thói quen xấu đó bạn, là lúc nào mình cũng sẽ cầm cái điện thoại bên mình hết á, mặc dù đôi khi là hổng có chức năng gì hết nha. Ví dụ như mình ăn uống á thì mình cũng sẽ c mở cái điện thoại mình mở coi tin tức trong ngày, mình phải vừa làm này vừa làm kia mới được, chứ mình tập trung vào một việc là mình làm hổng được nè.
Ờ. Ừm, ừm. Rồi, bây giờ để giúp bạn, a, bớt phân tâm, tập trung nhá, thì dĩ nhiên bạn phải dẹp hết những cái thiết bị làm cho bạn xao lãng đó trước đã. Trước khi mình dọn dẹp đầu óc mình ha, thì những cái thiết bị đó là những cái vòng ngoài, những cái công cụ mà nó bên ngoài nó, kêu bằng, nó quấy nhiễu mà, thành ra đó, để, kêu bằng là, hợp tác chặt chẽ hơn thì bây giờ ngồi xuống làm việc cái là tắt hết thiết bị, à, điện thoại bạn cũng hẹn giờ. Thí dụ bạn nhắm bạn làm 2, 3 tiếng đứng dậy chứ gì, thì hẹn sau 2, 3 tiếng nó mở lên, tự động luôn, chứ đừng có để cho cái điện thoại nó có nguồn, có điện, có pin, rồi cứ nó nhấp nháy hay nó tinh tiết cái là bạn lại mất tập trung, sao nhãng. Đó, cúp nguồn điện thoại trước khi ngồi xuống làm việc luôn, được không nè?